Ừm, bạn ơi. Dạo này á, mình, ờ, đang, ơ, hơi bị nản cái việc tập luyện luôn á. Ừm, mà cái lý do nản cũng hông phải từ mình nữa, mình thì không có nản, nhưng mà mình gặp cái người bạn tập chung của mình á, nó nhiều mâu thuẫn quá, nó làm mình nản thiệt luôn á, chán tới mức mà không có muốn đi tập.
À, vậy hả? Sao vậy ta? Ừm, bạn có thể chia sẻ thêm cho mình về cái việc mà bạn, à, nản về cái người bạn tập chung đó hông?
Ừm, thì, à, để giải thích cho bạn dễ hiểu hơn là mình với cái bạn này là cũng là hai người bạn thân. Đó, thì, ờm, mình dạo này là mình thấy mình cũng, ơ, hơi phát tướng lên một tí thì mình bắt đầu mình nghĩ là mình nên đi tập để cho nó giảm cân, thứ 2 là nhìn nó đẹp hơn, thì cái người bạn mình cũng cũng nghĩ giống vậy. Nhưng mà bạn mình thì ngược ngược lại là bạn ấy, ơ, hơi ốm quá ốm luôn, thành ra là muốn tập để, ờm, để để, gọi là, bự lên á, đó, cho nó đẹp. Nhưng mà á cái vấn đề xảy ra á là mình tập thì mình rất là kiên trì, tức là mình tập thì mình, kiểu là, ờ, hôm nay tập phải đủ bài, đủ số lượng mình mới ngừng, mình mới mới mới, gọi là, ngưng tập á, còn bạn mình thì cứ, kiểu, ơ, nó muốn tập nhưng mà nó lại sợ đau, tập, ờ, tuần đầu thì cũng hăng hái nhưng mà bắt đầu bạn biết mà ai tập tuần đầu thì cũng thấy dễ dễ, nhưng mà lúc đầu mà tới cái lúc mà lúc mà nghỉ á thì cái cơ nó đau nhức á là, hả, nó nó than trời than đất luôn, nó hông chịu tập, xong rồi cái giờ giống như cái thành cái tì vết luôn á, tức là giờ vô á, thay vì là bình thường nó hồi xưa mình kêu nó tập là đúng cái bài đó, đúng cái mức đó, tại vì mình với nó có thuê huấn luyện viên mà, đưa ra giáo án nhờ người ta dạy online thôi, người ta dạy trực tuyến thôi chứ người ta hông có tới người ta giám sát, đó thì mình với nó tự giám sát nhau thì mình mình đọc cái bài của nó xong mình cứ kêu nó là "Ờ, còn thiếu nè" cái nó kêu, "Thôi vậy đủ hổng chơi nữa, hổng chơi nữa" nó kêu tập nữa là, hả, nó chấn thương á, nó lăn ra nó chết đó. Đó, nó cứ vậy hông, à, rất là nản luôn, mà hai đứa hứa nhau là cố gắng kéo nhau lên, mà nó nó cứ hời hợt vậy làm mình rất là bực mình, tại vì mình thì muốn tập nó nó vui vẻ mà nó bước vô cái không khí của nó là, có hôm hả trời ơi trời mới mưa có xíu, "Thôi hông ấy cho nghỉ được hông?" Hông muốn đi tập luôn.
Ừ. Vậy hả? Rồi, mình hiểu. Ừm. Trời ơi. <laughs> Vậy á hả? <laughs> Trời ơi. Vậy luôn á hả? Trời ơi! Ừm.
Ừm, đó, thành ra là thôi, nói riết là cái mình bị nản á, mà giờ cứ tranh cãi với nó hoài nhiều khi, hả
Ừm, mình hiểu, mình hiểu.
mình nhắn tin cho nó để đi tập đó. "Thôi cho trốn được hông?" Trời, mình kêu "Thôi, hông ấy mày trốn mày nghỉ luôn đi, đừng nói chuyện tao nữa, chứ mà nói chuyện cái gì mà suốt ngày cái" Chứ mà hả, toàn tìm cách trốn rồi lẫn tránh nó rồi làm mình cũng nản luôn, mình cũng hông muốn đi chung luôn. Nhưng mà bị cái hai đứa là bản thân nên giờ tự nhiên hông mình phải vì chuyện này mà <sniffs> hông gặp nhau nữa thì cũng kỳ, mà giờ mà đi với nó thì đó hết sức hết hứng tập luyện luôn.
Trời ơi. Ừ, mình hiểu. Ừ, vấn đề này cũng, ơ, khá là nan giải ha. Chắc là bạn cũng cảm thấy khá là, gọi là, hả, khó chịu cũng như khá là bối rối không biết phải xử lý nó như thế nào, đúng hông? Thì, ờ, không sao đâu, thì mình ở đây là mình sẽ cho bạn những cái lời khuyên, ơ, liên quan tới cái vấn đề này và nó sẽ rất là hiệu quả mà thôi, bạn đừng có lo nha. Mà, á, không biết, á, là cái vấn đề mà bạn gặp những cái vấn đề liên quan tới người bạn này nè, là bạn thấy cái nào là cái mà bạn, gọi là, khó chịu nhất á? Kiểu, đồng ý là có nhiều cái khó chịu thật, nhưng mà cái nào mà bạn thấy là cái đó là không thể nào mà, ờ, gọi là, bỏ qua được?
Ừm, đúng rồi đó. Ừm, mình thấy là cái mình hông bỏ qua được á nha, là cái thái độ hời hợt của cái bạn đó. Ờ, bạn ấy cứ vào với cái tâm thế là, ờ, sao cũng được, nhiều khi là hả còn trốn nữa, ăn gian nữa, tức là nó hông có đúng với cái cái cái cái mình mong muốn, tức là mình muốn là cái buổi tập là cả hai cùng cố gắng rồi cùng, kiểu như là, động viên nhau, đúng hông? Là còn một hai cái cuối là cứ "cố lên, cố lên", hông, một hai cái cuối là mình chưa kịp kêu "cố lên" là nó buông tạ luôn rồi, bỏ đi luôn rồi. Đó, thành ra là nó làm mình lúc nào thấy "Ủa rồi sao? Rồi ruốt cuộc là tập cho ai? Tập cho mình khỏe mà, tập cho mình đẹp lên mà cứ sao cứ mày phải là mè nheo được hơn cái này cái nọ, để làm chi?" Đó, nó cứ vậy không à.
Đúng rồi. Trời ơi. <laughs> Ừm. Mình hiểu. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Ờ, cái này á thì, à, cũng bạn cũng đừng có trách bản thân bạn s quá nhiều cái vấn đề mà mà bạn đi tập với lại một người bạn như vậy tại vì bạn thân mà, đúng hông? Cho nên là cũng phải phải có những cái tương tác với nhau chứ đi tập chung như vậy. Nhưng mà giờ nè bạn, ờ, cái cái những cái việc mà mà, kiểu, ăn gian cũng như là, hả, tìm cách để mà tìm cớ để mà bỏ tập á. Thì bạn thấy á là nó ảnh hưởng đến bạn như thế nào? Hồi nãy bạn nói là, kiểu là, ừ, cũng bị mất động lực đồ đó, nhưng mà mất mình bị nản á thì bạn thấy là nó ảnh hưởng những cái gì nữa? Ừm.
Ừm, thiệt ra là nó nản là nó làm mình cũng, ơ, lười theo luôn á. Nhiều khi mình cũng hông hứng thú mà cứ đi tập mà cứ phải vậy luôn. Mà bị ngặt nỗi đó nha, bạn biết sao hông? Là hai đứa bạn thân mà lại còn rảnh cùng khung giờ nữa.
Ừm. Ừm, sao á? Ưm, trời ơi! <laughs>
Tập cùng phòng gym, rảnh cùng khung giờ nên là, hả, giờ mình đi tập mình hổng hổng nói nó thì thì nó, ơ, nó đi nó giận mình. Mà nhiều khi vô đó gặp nó thì thôi cũng tụt mood luôn, cũng hông có tụt cảm hứng luôn, hông có muốn tập miếng nào hết.
Hiểu, hiểu, cũng khó quá ha. Tức là bây giờ là buộc phải tập chung, đúng hông bạn? Kiểu là không thể nào mà mà không tập chung được, nhưng mà tập chung thì lại rất là ức chế và khó chịu, rồi, mình hiểu rồi. Mà á, ừm, bạn thấy là bạn có bị căng thẳng khi mỗi lần đi tập với cái cái người bạn này hông? Kiểu như là, hả, bị áp lực là là là, hả, không không không thể tập nổi đồ đó, bị suy nghĩ tiêu cực á. Ừm.
Ừm, có nha, là mình cảm giác là mình rất là bực mình á. Tức là kêu: "Trời ơi, hông ấy đuổi ra được hông?" Nhưng mà biết sao đó, mình đăng ký nó chung một phòng gym cũng một cái chỗ luôn, mà đóng là đóng 1 năm lận, hông lẽ giờ tự nhiên, ưm, vì nó không cái giờ phải, ơ hông thì phải đi kiếm người để bán lại cái gói này nữa. Trời, nó tốn thời gian, tốn tiền nữa chứ đâu có phải là rảnh rang gì đâu. Nên là giờ, trời ơi, đi tập thì cũng ráng nhưng mà thiệt, mỗi lần nhìn vô cái bản mặt nó thì <inhales> chán luôn á, không có muốn tập luôn đó. Trời ơi, thiếu điều là bỏ về để mà thôi mình mình ráng mình trốn đi, khi nào nó nó nó khuất mày rồi mình tập cho nó hứng thú.
Ừm. À, thiệt tình đó. Ừm, mình hiểu cái sự ức chế của bạn cũng như là cái cái nỗi lo lắng là không biết là phải xử lý như thế nào, không biết là nên bỏ hay là tiếp tục, tiếp tục thì khó chịu mà bỏ thì uổng, đúng hông? Nó nó nó bị <chuckles> nhiều cái nó vướng vướng như vậy, thì, à, từ từ nha. Mà mình hỏi thêm một cái nữa để cho nó rõ thêm một chút là á, bạn, a, thực sự á, bây giờ nè, bạn nghĩ là bản thân bạn thực sự muốn cái điều gì ở trong cái vấn đề này? Bạn thực sự muốn là nghỉ không tập với người bạn này nữa, hay là bạn muốn, a, đổi một cái người bạn tập khác, hay là chỉ cơ bản là, ừ, "Thôi không tập với người nữa thì thôi mình tập một mình, thà tập một mình nó sướng hơn." Bạn thấy là cái nào sẽ hợp với bạn hơn?
Ừm, thiệt ra thì mình cũng đang suy nghĩ tới cái trường hợp là chắc là tạm thời tập một mình đi, chứ mà bây giờ mình cứ nói chuyện hoài rồi hai đứa nhiều khi cãi nhau nhiều á, cũng, ơ, hông biết giải quyết làm sao hết, mà hông lẽ ngày nào mình cũng, gọi là, gây lộn, bạn bè mà, nhiều khi gây lộn nhiều á, nó mất luôn cái tình bạn này chứ cũng đâu phải là gì đâu. Đấy, nên là mình nghĩ chắc phải tập một mình một thời gian trước đã.
Đúng rồi. Đồng ý. Bởi vậy cũng khó Th thôi thì, ờ, nếu như mà bạn muốn như vậy thì cũng hông sao đâu bạn ơi. Ơ, đừng có lo là, kiểu, tình bạn bị sứt mẻ gì nhiều hết, thì căn bản là khi mà khom không tập được thì cũng phải, gọi là, bảo vệ cái bản thân mình một xíu, đúng hông bạn? Chứ mà bây giờ cứ cố gắng mà tập chung với người bạn như vậy thì cũng lâu dần á là sẽ không còn cái hứng thú mà đi tập nữa luôn, như vậy thì nó còn hại hơn nữa. Đó, thì giờ nè, à, mình nãy giờ mình nghe bạn rất là rõ rồi và mình cũng hiểu vấn đề rồi mình cho bạn một vài lời khuyên nha. Đó, đầu tiên á thì bây giờ bạn có thể á, là bạn nói chuyện rõ ràng với lại cái người bạn thân của bạn về cái vấn đề tập luyện của họ. Đó, và bạn phải nói rõ luôn là á, những cái vấn đề mà họ đang làm, kiểu như là, hả, làm biếng rồi, hả, là viện lý do, lấy cớ này kia để, hả, tập ít lại, rồi, hả, ăn gian này nọ. Thì á, a, bạn hãy có thêm một cái sự, gọi là, phân rõ rạch ròi hết với người bạn này, đó là, ừ, ờ, "Bạn muốn là tập là phải tập đàng hoàng, tập là phải tập cho ra tập chứ không phải là tập mà còn phải đi ăn gian ăn, ơ, ăn rang này nọ, mình bỏ tiền ra tập, mình bỏ tiền ra tập, bỏ thời gian ra tập, bỏ công sức ra tập thì phải tập cho nó đáng.", đúng hông bạn? Đó, thì hãy có những cái, ơ, trao đổi trực tiếp cũng như là rõ ràng một xíu như vậy ha, bạn thấy như vậy được hông?
Đúng rồi. Ừm, nghe cũng là hợp lý luôn á.
Ừm, thì
Nhưng mà mình nói nhiều khi nó cãi lại rồi sao ta, mình cũng có cách nào mình mình giải thích với nó hông?
thì bây giờ nè, nếu như mà cái cái việc mà bạn giao tiếp nó rõ ràng cũng như là nói chuyện đầy đủ, ơ, phải trái rồi, nhưng mà người bạn của bạn á lại lấy lý do này, lấy lý do kia, nói chung là, không có chịu đồng ý với cái cái ý kiến bạn đưa ra. Thì bây giờ thì phải chấp nhận là phải ô kê, ơ, không có tập với người bạn này nữa thôi. Tuy nhiên á, thì thay vì á là bạn hả, gọi là, ờ, không tập hẳn với người đó luôn thì bạn có thể điều chỉnh cái lịch tập của bạn một xíu lại, là có nghĩa là thí dụ 1 tuần thay vì tập 4 buổi có 4 buổi tập chẳng hạn thì bạn tập hết 4 buổi chung với người bạn này thì bạn tập 2 buổi chung thôi, 2 buổi bạn tự tập một mình. Đó, bạn điều chỉnh cái lịch nó lại, tức là bạn, kiểu là, giảm bớt những cái thời gian hơi độc hại một xíu khi mà tập chung với người bạn thân này đó. Đó thì bạn có được cái thời gian mà tự tập một mình, c có thể là tránh được những cái xung đột không đáng có, kiểu như là, hả cãi nhau này nọ nè. Tại vì tập một mình đâu có nói chuyện với ai đâu, đúng hông? Đó, rồi bạn cũng có cái thời gian mà tập nó đàng hoàng hơn, bớt nản hơn, bạn thấy được cái cái cái mà mình đang đạt được nhiều hơn, thay vì là cứ nhìn chăm chăm vào cái kết quả của của người bạn kia và cũng như là, hả, thấy rằng là người đó, hả, đang ăn gian ăn này nọ, bạn lo canh cánh mấy cái điều đó thì tập một mình nó sẽ ô kê hơn. Bạn thấy thay đổi như vậy được hông?
Ừm, cũng hợp lý nha. Ừm. Ừm, cũng hợp lý á, chắc cũng phải tách ra nhau ra một thời gian đi, coi như là mắt không thấy, tim hổng đau, rồi mình cũng đỡ suy nghĩ, cũng đỡ bực mình. Ừm, nó cũng hợp lý ha.
Ừm, ô kê, ô kê. Nếu mà cách đó ổn á, thì bạn có thể thực hiện theo cách đó ha. Rồi, nhưng mà còn cái nữa nè, bây giờ á, ừm, rõ ràng á, là bạn đang đi tập thì tập tập, ừm, bất kỳ một cái tập gym nào á, bạn tập mục tiêu nào thì cũng có những cái mà bạn cần phải tập trung vào, đúng hông? Kiểu như là, có có người thì muốn hả, tăng cơ thật nhiều, có người thì muốn giảm cân thật tốt, có người thì muốn body nó săn chắc, đúng hông? Cơ thể nó săn chắc một xíu, đó, thì tùy, thì hông biết là cái mục tiêu cá nhân của bạn đang là cái gì ha?
Ừm, mình, ờ, gọi là, cũng, ơ, muốn, a, giảm bớt số ký một tí, cũng giống như là tập cho người nó săn chắc hơn. Tại hồi xưa thì, ờ, mình, ờ, cũng hông có tập luyện gì nhiều, nhưng mà hồi xưa cũng, gọi là, dân thể thao. Dạo này thì đó, là không có thể thao nhiều như trước nữa, nên là <sniffs> bắt đầu mình mới tìm tới gym, để coi như là một cái hướng thay thế.
Ờ. Ô kê. Ờ, rồi. Ừm. Rồi, mình hiểu. Thì bây giờ nè, bạn cũng nản bữa giờ rồi, tại vì tập chung với người bạn làm cho bạn quá nản, đúng hông? Bạn hết muốn tập đi, hết cái hứng thú tập á, thì bây giờ, bạn hãy cố gắng bạn nhớ lại những cái lý do mà tại sao ban đầu, từ ngày đầu tiên, tại sao bạn vô tập, giống như bạn mới nói với mình đó. Đó là những cái động lực mà rất là quan trọng nha. Tại vì á, khi mà bạn đang nản như bây giờ nè, ừ, khi nhất là những lúc mà bạn tập chung với người bạn này nè, đó, thì bạn rất là nản. Thì thay vì bạn cứ chăm chăm là, hả, để ý tới những cái, a, gây nản chí từ người bạn của bạn á, thì bạn hãy nhớ lại những cái lý do tại sao bạn bắt đầu, tại sao bạn có những cái hả, mục tiêu này? Tại sao bạn đẩy tạ mỗi ngày? Tại sao bạn cố gắng, bạn kéo tăng mức tạ lên này nọ? Để cho bạn nhớ lại hết những cái động lực đó, và giữ một cái động lực tốt để mà tiếp tục tập luyện, cho dù là có những cái ảnh hưởng không tốt đến từ người bạn này ha. Ừm.
Ừm, hợp lý luôn. Ừm, cũng cảm ơn bạn rất là nhiều ha. Kiểu như là, hồi xưa mình đi tập, thì mình cứ nghĩ là có bạn bè tập chung á, nó sẽ tạo hứng thú, mình muốn tập hơn, nhưng mà nhiều khi nó lại ngược lại, giống như mình đang trải qua á, thì, à, cảm ơn bạn, cũng nhắc nhở mình, là thật ra là mình tập luyện vì bản thân mình mà, đâu cần phải ai khác nhắc nhở đâu, mình cứ tự cố gắng là được rồi. Ừm, chắc là phải thử giống cách của bạn mới được. Cảm ơn bạn rất là nhiều luôn.
Ô kê. Ừm. Ừm. Ô kê, mình cũng mong là bạn, ờ, có thể thay đổi những cái vấn đề này, và có hứng thú luyện tập hơn nha. Bye bye.
Chào bạn.